อืม น่าสนใจจังเลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในปัจจุบันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะ? ในเทศ แต่ละเทศ เทศกาลน่ะค่ะ เช่น แบบเดี๋ยวเนี้ยดิลิเวอรีก็มีมาส่งเนาะ อาจจะมีการ สั่ง มากกว่าการทำเอง เพราะว่าถ้าเกิดทำเองหมดทุกอย่างก็จะเหนื่อยไปหรือเปล่าคะ?
ค่ะ อืม อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ อา อันเนี้ยค่ะ อุ๊ย! พี่พูดมานี่เหมือนเห็นภาพเลย มีช่วงท้าย ๆ ปีเหมือนกันนะคะ ที่ดิลิเวอรีอะค่ะ เขาค่อนข้างที่จะบูมเนาะ แล้วก็มีส่วนลด แจก อะค่ะ ซึ่งค่อนข้างที่จะ มองแล้วมันคุ้มกว่าการทำเองอะค่ะก็มี มีการสั่งไก่ KFC มาเพิ่มเติม เราจะได้เป็น ทดแทนการทำไก่ต้มของคุณแม่อะค่ะ เราก็นำเสนอไก่ KFC คุณแม่สักถังหนึ่ง เราจะได้ไม่ต้องไปฆ่าไก่หรืออะไรไก่ อย่างเงี้ยค่ะ จะได้ทำบุญด้วย แล้วก็ได้อร่อยกับ KFC ด้วย คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ แบบนี้ก็มีค่ะ
ใช่ อืม